Có lẽ là, kiểu, c nó cũng phải tùy từng người ấy, đối với mình nha, thì nếu mà ví dụ như là bạn bè thân thiết của mình ấy, thì bọn mình, ờ, thấy rằng là cái việc nhắn tin thôi nó cũng rất là okay rồi, để chỉ có thể là giải quyết mấy cái mâu thuẫn hay là bất đồng quan điểm gì đấy, nó, gọi là, nó nhẹ nhàng, hàng ngày bình thường thôi. Thì dùng nhắn tin nó nhanh mà, kiểu, nó cũng, gọi là, mỗi người đều không cảm thấy nó quá là nghiêm trọng về cái vấn đề đó ấy, thì bọn mình lại hay dùng nhắn tin nha. Còn đâu nha thì bọn mình ít khi nào có những cái mâu thuẫn nó thực sự to lắm. Còn nếu mà thực sự to nha thì có khi là, kiểu, mặc dù là mâu thuẫn của 2 đứa, nhưng mà nhóm bạn 4 đứa sẽ t hẹn nhau ra hẳn quán cà phê để mà, kiểu, 2 đứa sẽ đứng ở 2 bên đứng ở chính giữa để mà, kiểu, nghe 2 người này người kia nói chuyện để mà giải quyết mâu thuẫn với nhau ấy. Đó, thì bọn mình sẽ hẹn hẳn nhau ra một cái buổi luôn chứ không chỉ đơn giản là sẽ video call để mà trò chuyện đâu á.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, chính xác đấy, đúng là cũng tùy từng cái ng người người ta muốn như thế nào đấy. Thật sự là có những người khi mà bạn x xin lỗi qua tin nhắn ấy, họ không có chấp nhận đâu nha.
Ưm hừm. Ừ, đúng rồi, mọi người sẽ nghĩ rằng như thế thiếu chuyên nghiệp á. Đó, nhưng mà, ừ, sẽ gọi đúng, đúng rồi.
Ừ. Ừ, thiếu tôn trọng, đúng không? Bảo xin lỗi th tin nhắn thiếu tôn trọng. <laughs>
Đúng, rất là thiếu tôn trọng luôn, kiểu, qua mỗi một cái vài dòng nhắn tin như thế là đã xong rồi à? Như thế là không được. Đó, thì sẽ có những cái người nghĩ thế và mình nghĩ rằng là, kiểu, ở những cái nơi mà cần có sự chuyên nghiệp như là công việc hay là công sở các kiểu ấy, thì có lẽ là nên áp dụng một là mình nên nói chuyện trực tiếp để giải quyết trực tiếp này. Hai là mình có thể áp dụng được cả hai luôn, nghĩa là vừa giải quyết qua cái việc gọi điện trực tiếp đó, vừa có thể là có một cái tin nhắn để tạo thành văn bản lưu lại chứng cứ chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ thể hiện được cái sự chuyên nghiệp hơn ấy.
Ừm. Ừm, hợp lý đó nha. Mà đôi khi thì nhắn tin này thì có thể là sử dụng thêm những cái, gọi là, biểu tượng cảm xúc nữa, nhìn trông nó cũng đáng yêu hơn ấy. Ừ, chứ còn có thể là mặt của bạn chưa chắc đã đáng yêu bằng mấy cái mặt đấy luôn nha. <laughs>
Ừm. <laughs> Ừ, ừ, nhưng mà chắc là chỉ <laughs> <laughs> Chuẩn luôn, chuẩn luôn, nhưng có thể là, kiểu, chỉ áp dụng trong một vài trường hợp thôi, mà, kiểu, không, gọi là, không cợt nhả ấy.
Ừ. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ô kê. Hôm nay cũng rất là cảm ơn bạn vì bạn đã chia sẻ về cái cách là sự giải quyết mâu thuẫn qua tin nhắn hay là gọi điện như thế nào nhá, cũng rất là thú vị đấy.

Ừm, mình hiểu nha. Mà theo bạn thì cái việc nhắn tin ấy, thì nó giúp người hướng nội bày tỏ dễ hơn không?
Ừm hứm. Ừm, cũng có khả năng chứ, bởi vì thực ra là người hướng nội rất là sợ khi mà trò chuyện trực tiếp luôn. Đúng rồi, đó. Ờ, có lẽ là, kiểu, ngày trước nha, mình cũng là một cái người khá là hướng nội, nhưng mà có lẽ là sau khi mà thời gian nó cũng bào mòn đi một tí rồi thì mình có cảm lác mình cũng hướng ngoại hơn, mình cũng không còn sợ những cái cuộc trò chuyện trực tiếp nữa. Nhưng mà ngày xưa nha, thì mình thực sự rất là sợ việc trò chuyện trực tiếp luôn, và mình chỉ thích, gọi là, nhắn tin th với nhau thôi ấy. V với là mình nghĩ rằng là, ừm, người hướng nội có lẽ là người ta cũng sẽ thay thích cái việc mà nhắn tin hơn để có thể là giải quyết mọi chuyện ấy.
Sợ, <laughs> đúng. Ừm. Đúng rồi, kiểu, khi mà, ừm, bị nói chuyện trực tiếp thì họ cảm giác, như kiểu là, đang bị tấn công vậy đấy. Ừ, nên họ sợ. Ừm. Đấy, thế nên là cũng phải tùy trường hợp mà áp dụng cái cách là giải quyết mâu thuẫn bằng nhắn tin, hay là bằng, ờ, gặp mặt trực tiếp, hay là nói điện thoại trực tiếp, nó cũng phải có những cái, gọi là, kỹ năng riêng đấy nhá.
Ừm hứm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, ừm. Đúng. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ừm, chuẩn luôn, chuẩn luôn, kiểu, sẽ có những người người ta thấy rằng là mình mạnh hoặc là, kiểu, ý là, kiểu, mình có thể phù hợp hơn ấy, khi mà nhắn tin để lấy cái mâu thuẫn này. Có những người nghĩ thấy rằng là mình sẽ, gọi là, khi mà mình gặp mặt trực tiếp thì sẽ, a, có thể truyền tải được nhiều hơn chẳng hạn. Bởi vì đây là mỗi người sẽ có thể chọn được những cái cách giải quyết khác nhau, mong là rằng là sẽ có thể cuối cùng là vẫn giải quyết được là được.
Ừ. Đúng rồi. <laughs> Thật sự là có những người mặc dù là người ta cũng không phải là hướng nội đâu, nhưng mà có thể là cái cách dùng ngôn ngữ câu từ của họ khi mà họ căng thẳng ấy, là nó lung tung lắm. Thế nên là, ừm, mà họ không nói được ấy, cái kiểu, có khi họ đứng hình luôn, kiểu, trước mặt ấy là họ đứng hình ngay, họ không nói được. Ừ.
Ừm. Ừm. Đúng. Đúng, đúng, đúng. Ừm, ồ, chuẩn luôn. Đấy, có thể như là mình nữa này khi mà, kiểu, ừm, nói chuyện trực tiếp với nhau nha, mà, kiểu, lúc đó mình, kiểu, không biết cách, gọi là, kiểm soát được cái cảm xúc của mình ấy, thực sự là lúc đó nước mắt để tráo đ vì mình không thể nào nói một cái lời nào nữa luôn á. Đúng rồi, cảm xúc dâng lên cao. Ừm, đúng rồi, ló ly kiểu, cái phần cái phần cảm xúc lấn át hết cái phần lý trí luôn, và mình không thể nào mà kiềm lại được cái dòng nước mắt của mình luôn ấy.
Ừ, đấy, kiểu <laughs> gọi là, câm nín luôn đấy. <laughs> Ừm, ừm, đấy, nhiều người thì cãi nhau online thì cũng giỏi lắm, nhưng mà cãi nhau trực tiếp là không nói được câu nào. <chuckles>
<laughs> .Đúng rồi đó. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là mình nghĩ rằng là hiện nay nha, cũng không nhiều người có được cái khả năng hay là, kiểu, cái sự can đảm ấy, cái bản lĩnh của mình để có thể là, kiểu, ừm, dù là có đối mặt với nhau nha, thì mọi người vẫn có thể biết cách sắp xếp câu từ này, triển khai ý, hay là, kiểu, nói chuyện rất là g logic khoa học ấy, mà, kiểu, không để cho cái cảm xúc của mình lần át đâu nha.